Moi, j'ai un gros souci, c'est que, heu généralement bah je vis une vie à 200 à l'heure et heu, au moment du coucher, en fait, bah, j'ai beaucoup de mal, heu, à me détendre, à dire que: «C'est bon la journée elle est finie» et de commencer enfin à me calmer, pouvoir, heu, m'endormir tranquillement.
Oui. C'est pas facile effectivement, trouver trouver son rythme et heu et en fait heu, tu tu as un boulot du coup, qui est, comme tu dis, une vie un 100 à l'heure, tu as tu as un boulot stressant, peut-être?
Ouais, c'est ça, en fait mon boulot c'est très stressant, c'est problème sur problème, c'est tout pour hier. Il faut toujours tout résoudre, heu et heu, du coup moi, en fait, je suis tellement dans le le stress de la journée. Puis après une fois que le boulot fini, c'est aller chercher, heu, les enfants en vitesse et continuer avec la routine, heu bah, des tâches ménagères, heu, les les bains, heu, faire à manger et cetera et du coup, bah en fait, je suis tellement dans dans le speed, heu, toute la journée qu'au moment vraiment d'aller me coucher, j'aimerais bien justement être, heu, complètement épuisée et heu et m'endormir en 2 minutes. Mais c'est pas le cas en fait, heu, j'ai l'impression que je reste, heu, super stressée, super, hem, super, heu, dans le dans le move et puis du coup, bah, j'arrive pas du tout, heu, à me calmer, m'endormir en fait.
Mmh. Mmh. Ouais c'est pas facile ouais, je comprends le le le le l'enchaînement et visiblement, tu as tu as une vie très chargée. Ça doit pas être, heu, facile à à à encaisser finalement, tout ce stress et heu, ouais je suis désolé que tu es à vivre ça, oui c'est, hem et est-ce que tu as déjà essayé des choses peut-être, pour essayer de de de calmer, de te relaxer le soir ou ou est-ce que tu y arrives vraiment pas, tellement tu tu te sens, heu, sur dépasser par tout ça?
Ouais. Du tout. C'est surtout, ouais, j'avoue que je me sens vraiment dépassée parce que bah, comme on dit, toujours «Le fait d'être parent, c'est comme si on enchaînait 2, heu, ben, 1 travail et 1 autre après,» donc c'est-à-dire il y a le travail, heu, vraiment que je fais la journée, après il y a le travail de maman que je fais et hem, et du coup, j'avoue que, bah, en fait, c'est comme si je m'arrêtais, heu, jamais, le cerveau il est toujours en train de penser à tout, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de l'organisation de la maison, heu, ou des enfants. J'ai essayé de prendre vraiment, tu sais, une bonne douche juste avant de de dormir, histoire d'être, heu, détendue mais heu, mais ça n'y fait pas grand-chose, en fait, hein, j'avoue qu'après, bah, je prends mon téléphone et puis je suis là et puis je suis sur internet et et j'attends que le sommeil vienne.
D'accord. Mouais. Et du coup, oui, heu, tu si je comprends bien t le soir, tu as tendance, heu à te mettre sur les écrans, finalement, un peu par dépit parce que tu sais pas faire quoi d'autre ou ou voilà, est-ce que c'est du coup, il y a des écrans juste avant de dormir?
Bah, c'est ça. Beh, c'est ça, en fait, c'est, heu, histoire de pas regarder le plafond non plus, quoi. Parce que je suis là, j'attends que le sommeil vienne et puis je suis là, je regarde le plafond, je regarde dans le noir et puis je tourne je tourne je tourne, donc en gros, bah, à un moment comme le sommeil vient pas, bah, je prends mon téléphone et puis je vais sur les réseaux sociaux où je regarde des vidéos ou des séries ou quoi que ce soit, histoire de, bah, de m'endormir un petit peu pour voir si ça m'aide, des fois, ça marche, des fois ça marche pas mais bon, c'est vrai qu'au bout de allez, heu, 1 bonne petite heure, je vais dire, le sommeil commence un petit peu, mmh, à venir après en regardant une série ou des vidéos.
D'accord. Ouais. Oui, après c'est pas simple de trouver sa routine du soir et de de de trouver ce qui va permettre de de passer à autre chose. Heu, est-ce que, heu, tu as essayé ou ou tu t'es déjà intéressée peut-être à des à des techniques de relaxation, des des méthodes? Comme on parle beaucoup de la respiration, souvent, ça aide, heu, des fois à se vider la tête, à à à souffler, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est c'est des fois tout bête, mais c'est des choses qui peuvent é qui peuvent potentiellement marcher. Est-ce que tu as déjà essayé ce type de méthode?
Mmh ben, je t'avoue que non, j'ai jamais essayé. J'en ai déjà entendu, heu, parler, justement au boulot, hem, ils étaient en train de parler des exercices de de respiration pour, heu, éviter de trop stresser et de, bah, de mieux gérer son stress, en fait. Mais je t'avoue que j'ai jamais essayé parce que, bah, j'ai jamais eu la curiosité en fait vraiment de de me renseigner, de voir en quoi ça consistait, comment ça se faisait, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée.
Mmh. Parce que finalement tu pourrais aussi, heu, si tu regardes des vidéos heu, bah, ne pas totalement, heu ça serait peut-être intéressant de pas totalement casser tes habitudes, parce que ça reste, heu, visiblement u une habitude du soir, quand même, de de bah, ça t'aide peut être à te relaxer un peu quand même, de d'être sur tes vidéos. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les vidéos ça relaxe, mais que la lumière des écrans a tendance à à à énerver et empêcher de dormir et heu, peut-être qu'en regardant des des vidéos qui justement, hem, des tutos par rapport à ça, qui t'expliquent comment respirer en fermant les yeux et finalement en écoutant plus qu'en regardant et en suivant les conseils, heu, donnés- ça peut être des petites choses, hein: 5-10 minutes dans un 1er temps, ne serait-ce que pour tester et voir si ça peut te détendre ou te faire un peu de bien.
Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, en fait, au lieu de regarder mes vidéos ou, mes séries, heu, de de tout et n'importe quoi, en fait, généralement les vidéos que je regarde, ça concerne vraiment tout et n'importe quoi. Au lieu de regarder vraiment tout ce type de vidéos, bah, plutôt regarder des vidéos vraiment, bah, qui pourraient m'aider, justement, à mmh, à comprendre ces exercices de respiration, à comment comment je peux me détendre et heu, et du coup après, heu, plus me canaliser pour essayer de me calmer. Donc heu, c'est vrai que j'y avais jamais pensé mais mais c'est vrai que je vais faire cette recherche vraiment dès ce soir de regarder vraiment des vidéos sur comment contrôler la respiration, comment se détendre avant, heu, de dormir, et puis peut-être, heu, pourquoi pas, heu- j'ai déjà vu des fois c'est, hem, des genres de de de sons de la nature ou des trucs comme ça- mettre, heu, bah, dans les écouteurs histoire de se détendre et se calmer. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais je vais essayer dès ce soir, c'est pas une mauvaise idée du tout.
Mmh mh. Mmh mh. Oui.. Ça peut être une une piste à explorer et comme tu dis, en plus tu as tu as de toi-même retrouvé des nouvelles pistes avec, heu, des sons, des choses comme ça, voilà. Donc heu, donc heu, il y a il y a déjà une, heu, visiblement des choses aussi qui peuvent t'intéresser et au niveau de ton environnement de sommeil: hem, chez, toi quand tu quand tu te couches, est-ce que, heu, heu, je sais pas, est-ce que le le le chauffage est mis à fond, est-ce qu'il y a encore un peu de lumière, est-ce que tu laisses la lumière? Heu, est-ce qu'il y a du bruit autour de toi, heu, ou est-ce que tu es plutôt dans un environnement calme? C'est-à-dire quel est t quel est ton environnement, justement, au moment où tu vas t'endormir?
Ouais. Mmh mh. Mmh, non, bah, la température, elle est elle est bonne, heu, c'est vraiment la température idéale parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste avoir, heu, ou trop froid ou to trop chaud donc heu, je régule vraiment la température, heu, pour, heu, pour être, heu, au mieux et hem, après, heu, pas de lumière non plus. Il y a juste une petite lumière, c'est, hem, comme je disais, en fait, j'ai j'ai un petit bébé aussi et du coup, j'ai la caméra, heu, donc heu, en gros, bah, il y a juste la petite lumière de de la caméra qui me dit, bah, s'il va bien ou s'il se réveille ou heu, ou peu importe mais bon, comme il fait bien ses nuits. Elle me elle me dérange pas trop, cette caméra mais heu, mais c'est vrai que là, moi, je vais plutôt me lancer, heu, sur ce que tu disais, le le conseil d'avant, parce que toutes les conditions, en fait, elles sont réunies, hein. J'ai j'essaie de faire au mieux de de couper, de me détendre.
Mmh. OK. Oui, c'est ça, hem, c'est ma question, savoir déjà si tu es dans un environnement, heu, qui qui favorable? Donc viselement, visiblement, l'environnement est favorable, c'est vraiment juste tes pensées, en fait, qui tournent dans la tête et qui t'empêche de dormir?
Ouais. Ouais. C'est ça. En fait, c'est, hem, j'ai l'impression que mon cerveau, il arrive pas à se mettre, heu, en mode, heu: «Stop, la journée, elle est finie. C'est bon, tu peux te reposer, passe à autre chose. Demain, c'est une nouvelle journée que que tu vas attaquer» et je suis constamment dans le le cerveau, en fait, il s'arrête pas, donc heu, c'est vrai qu'à partir de maintenant, bah, je vais je vais me détendre, je vais continuer à me détendre comme je fais actuellement donc avec une bonne douche, mais au lieu de regarder mes vidéos-là de de toutes, heu, sortes de choses, bah, je vais plutôt me renseigner sur mon bien-être, comment, heu, vraiment, heu, bah, améliorer, heu, et avoir une bonne routine de sommeil et du coup, bah avoir plus d'heures de sommeil parce que c'est vachement important pour la santé, mine de rien, bah, mmh, plus on dort et ouais.
Hem Mmh mh. Mmh et puis, c'est c'est c'est évident, c'est dur de de de toute façon, c'est dur de pour tout le monde, aujourd'hui, on a des vies. On est sursollicités et au travail, heu, il faut être, heu, quelqu'un de performant au travail, il faut être performant avec ses enfants, il faut être performant dans sa vie sociale. C'est c'est difficile, c'est prenant, c'est stressant, visiblement, c'est ce que tu as l'air de vivre et c'est très dur de de décrocher, de trouver sa routine du soir qui va permettre de s'endormir paisiblement, donc dé déjà, tu peux quand même te te rassurer sur le fait que tu es loin d'être la seule, heu, hem, par rapport à ça. C'est une problématique qui est qui est malheureusement, heu heu, courante. Heu, néanmoins, ta situation est ta situation et les routines de tout le monde ne pourront pas forcément te convenir. Il faut que tu arrives à trouver, heu, ta routine qui va permettre de t'apaiser et heu, et voilà, essayer peut-être différentes choses, donc heu, là, il y a une quelque chose qui a l'air de te plaire, bah, c'est tant mieux, si si si j'ai pu t'apporter, heu, quelque chose qui peut t'intéresser et t'aider à aller de l'avant par rapport à ça, mais n'hésite pas à, mmh, à explorer d'autres voies peut-être, des des petites choses, prendre un thé le soir, je sais pas si tu essaies de prendre une tisane. Heu, ça paraît tout bête, mais des fois, il y a des petits rituels comme ça qui peuvent, heu, peuvent, hem, donner une routine d'apaisement. Il y a peut-être, heu, il pourrait y avoir d'autres choses à explorer.
Mouais. Mmh mh. C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. C'est vrai. Mmh mh mais complètement et du coup, hem, bah, ça m'a fait un bien fou, heu, de pouvoir, heu, parler de de tout ça et heu, je vais vraiment mettre, hem, en pratique tout ça, heu, dès ce soir pour, heu, espérer avoir enfin <chuckles> la possibilité de de m mieux me détendre et d'avoir, heu, un meilleur sommeil. En tout cas, vraiment, je te remercie, du fond du cœur, de tous tes conseils. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir en parler.
Mmh mh. Moi je suis je suis ravi si ça a pu t'apporter quelque chose et puis, heu, et puis, voilà, je doute pas que tu es sur la bonne voie, en tout cas, tu es tu es curieuse d'essayer de nouvelles choses pour y arriver et et il y a pas de raison que tu tu finisses pas par trouver ta routine.
Totalement. Merci beaucoup.